À, bạn ơi, mình thấy á là, ờ, tất cả những cái gọi là sự yêu thương á thường thì nó s xuất bát xuất phát từ con đường bao tử. Thì không biết là gia đình bạn á, thì bạn có nhớ là mình có một cái món ăn gia truyền nào hàng nhất không? Thì bạn kể cho mình nghe với!
Ừm. Có, trời ơi! Nhà mình là ta nói món nào cũng gia truyền hết á, nhiều quá à! <laughs>
Quá trời, à, cho mình biết một món nào mà tâm đắc nhất đi à?
Ờ. Ô kê, món tâm đắc nhất á là, ừm mà nó gắn liền với những cái hoạt động mà cái chất của người miền Tây, của gia đình truyền thống luôn nha. là mình kể đây cái những cái đám giỗ ở miền Tây á, giống như là đám giỗ bên cồn á, biết hông? Thì, à, món ăn rất là nhiều luôn, mà cái món mình ấn tượng nhất là món cà ri, nấu cà ri gà.
Ừm, ừm. À, là người miền Tây hả? Ừm, ừm. À, mình biết. <laughs> Wow! Cà ri gà hả? Ừm, nghe nghe thôi là thấy đậm đà rồi.
Ăn với khoai
Ừm, vậy thì, à, không biết là cái món cà ri gà này nè, là cái món gia truyền của gia đình bạn thì nó đã truyền được mấy đời rồi ha?
Ờ, thì, à, mình thấy là truyền từ hồi bà nội mình xong rồi tới ba mẹ mình, rồi bây giờ anh chị mình cũng nấu luôn, thì chắc là 3 đời rồi đó, đó. Ừm, trước đó nữa chắc có nữa đó.
Wow! Là 3 đời rồi. Ừm, ừm. À, bạn có thể là cho mình biết thêm là, ờ, với cái món gia truyền mà 3 đời này nè thì cái công thức nó có khó nấu không bạn? Và bạn có nhớ là cái mùi vị của nó là có theo cái hướng là đậm đà hay là sẽ là, ờ, ngọt thanh như người miền Tây mình hay ăn ấy.
Có nha, mình nhớ giờ tự nhiên giờ kể thấy thèm quá à, ờ, tự nhiên giờ đang nhắc đói bụng nữa. Thì, à, cái món cà ri rà này á, thì ở dưới quê mình nấu hay nấu vào những dịp mà đám giỗ á, xong thì để, a, bưng lên để cúng ông bà. Sau đó sì sẽ mời hàng xóm cùng ngồi ăn chung, thì sẽ có ăn kèm với bánh mì đó bạn, hoặc là bún rồi nữa đó.
<laughs> À. Ừm. Ồ! Ừm, nghe hợp lý nha! Ừm, hợp lý nha! Ừm.
Thì, à, cái bí quyết mà mình thấy nha, là phải chọn từ gà nuôi, gà ở quê.
A, gà mà gà thả vườn, đúng hông bạn?
Đúng, thả vườn chạy vòng vòng đó, đó. Rồi, ờ, thứ hai nữa là phải có nước cốt dừa, mà nước cốt dừa hông có đóng hộp, đóng chai nha, mà phải từ cái trái dừa, rồi mình nạo ra mình vắt nước cốt á.
Ờ. À, nước nước cốt dừa trực tiếp, đúng hông? <laughs>
Còn cái liệu thứ ba rất là quan trọng luôn đó là khoai, ví dụ như là khoai khoai môn nè, khoai lang nè. Nó, thì mình sẽ cắt, mình rửa mình ngâm nước muối cho nó bớt cái nhựa đi để mà nó có cái màu đẹp, rồi khi mình nấu nó sẽ bùi nữa, đó.
Ồ. Ừm, ừm. À. Chà, xem ra là để ra ra được một cái món ăn gia truyền mà tâm đắc thì gia đình bạn đã rất là tốn công cho cái việc mình chuẩn bị nguyên liệu ha! Vừa phải tươi, vừa phải sạch mà vừa phải mới nữa. Ờ, không biết là cái khâu chuẩn bị này nó có lâu hông bạn?
Đúng rồi. Ưm, ừm. Mình thấy lâu lắm á! Trời ơi, bạn biết hông? Ờ, từ cái việc mà mình, à, chuẩn bị từ lúc mà mình nuôi gà nữa chứ. <laughs> Ờ, rồi nuôi gà 3-6 tháng xong mình mới bắt lên. Rồi bắt đầu, ờ, trước cái ngày giỗ 1 ngày á, trước ngày đám giỗ thì mình sẽ làm thịt gà. Xong làm thịt gà sạch hết á là phải chặt ướp, ướp trong khoảng 4-6 tiếng cho thịt nó thấm nha, chứ không phải là để vô nấu liền. Đó, có bí quyết hết đó. Rồi sau đó là mới hái dừa, ở ngoài sau nhà lúc nào là miền Tây cũng có dừa nhiều lắm. Hái dừa hái dừa xong là bắt đầu nạo, nạo xong là bắt đầu mới vắt lấy cái nước cốt, mà nước cốt nhất thôi, nước cốt đầu tiên á. Đó. Thì mình nấu
Wow! <laughs> Ừm, ừm. Ồ! À, kỳ công quá! Ừm. Ừm. Ồ, có cây dừa, đúng hông? Ừm. Wow! Rồi. Trời, nghe rất là kỳ công luôn á! Mà thậm chí nha, hông chỉ là kỳ công mà mình cảm giác là còn phải bỏ tâm vào làm nữa. Phải nuôi gà, rồi phải tự mình mần con gà nữa, rất là cực luôn á. Thì không biết là cái khâu chuẩn bị này nó dài như vậy nè, thì gia đình mình có phân công nhau để làm hông bạn?
Ừm. Rồi, đúng rồi. À, phân công thì hổng có phân công, nhưng mà sao ta? À, kiểu như là, thói quen truyền thống truyền lại là gia đình là nuôi á, nuôi gà thả vườn á thì, à, ba với mẹ cứ nuôi, nuôi xong rồi cứ rải thóc cho nó ăn vậy đó, đó. Còn, ờ, ví dụ mấy cái khâu mà mình, à, hái dừa, rồi mình nạo dừa, rồi mình gọt khoai, rồi mình làm gà đó thì thì ở dưới miền Tây á là những cái ngày giỗ á thì hàng xóm sẽ qua phụ, đó, rất là vui. Đúng rồi, cái không khí đó là trước cái ngày đám giỗ. Ví dụ đám giỗ là hôm nay đi, thì ngày hôm trước á sẽ có hàng xóm qua phụ. Thì qua phụ thì mỗi người làm khâu, người bắc nước, người làm rà, người chặt thịt, rồi người, à, à, gọt khoai, người nạo dừa vậy đó, đó.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, vui quá ha! Ờ. Là hôm trước, đúng hông? Ừm. Wow! Thơm quá! Ừm, có vẻ như là cái ngày đám giỗ á, chưa hẳn là cái ngày mà nhộn nhịp nhất, mà cái ngày trước ngày đám giỗ mới là ngày mình thấy được tình làng nghĩa xóm này kia vui ha. Thì mình hổng biết là bạn có cái kỷ niệm đặc biệt nào trong cái khâu mà chuẩn bị này hông?
Ừm. Đúng, đúng luôn. À, có một cái, ơ, kỷ niệm rất là đặc biệt. Nó có một kỷ niệm cũng cũng cũng khá là, ờ, thú vị đó là ừm, thì, à, nhiều lúc á là, ừm, à, tức là cái món này á khi mà bạn nấu đó nha, làm bạn phải để thêm một xíu bột nghệ á cho nó có cái màu vàng á ờ, thì nó nó mới ngon, đúng hông? Thì, à, có một cái năm á mà trong gia đình mình không có chuẩn bị kịp cái bột nghệ đi. Cái bột nghệ là bạn phải xay nhuyễn nó thành bột và phải đi mua tinh bột rồi nó cũng kỳ công xíu á. Thì không hông có chuẩn bị kịp đi. Thì xong cái, ưm, năm nay nấu xong mà mọi người cứ thấy sao nó có cái màu hổng có hông có giống ờ, nó nhìn nó nhợt nhợt sao, nó nó lạ lạ sao á. Thì khi mà nấu cúng xong hết rồi thì mọi người mới phát hiện ra là, ờ, thiếu bột nghệ vào cho nên cái món cà ri gà này nó nó có cái màu trắng. Thường là cà ri là người ta nghĩ tới cái màu vàng, đúng hông? Đó, trời ơi!
<laughs> Ừm, ừm. À, có cái màu vàng vàng, đúng hông? Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Nó nó nhợt nhạt, đúng hông? <laughs> À, thì ra là vậy! Đúng, ờ. Đúng rồi. Tính ra cũng hài hước lắm ha! Vậy thì không biết là, ờ, cái sự cố mà bị thiếu cái bột nghệ này nè là mình cũng, gọi là, ờ, bị, a, những cái thực khách là cũng hơi, gọi là, ờ, bình bình phẩm chút xíu. Nhưng mà mình thắc mắc là nếu mà hổng có cái bột nghệ đó đó, bị ra cái màu trắng thôi thì cái mùi vị nó có thay đổi hông?
Ừm. Có thay đổi á, nó sẽ, kiểu như, sao ta? Mình ăn vô mình hông có thấy nó dậy cái mùi thơm nữa, hông có béo cái mùi nước cốt dừa. Nó nó thiếu thiếu một thứ là hổng có được á bạn ơi. Xong mà để kể nghe, kể cho nghe về sau nha, là sau đó nha, là khi mà cúng xong rồi phải hông? Cái bà con lối xóm gia đình á mới phát hiện ra, đang đám giỗ mà, mới phát hiện ra, cái người á thì đi đào củ nghệ tươi, người thì ngồi giã vắt lấy nước xong rồi đem vô nấu, để vô nấu lại cho nó có cái màu vàng. Ờ, ờ, thì phải chữa liền, chữa liền cho nên là cũng hông có sao.
À, thì ra phải hoàn chỉnh luôn hả? Ừm. À. Rồi cố gắng ha, chữa lại, đúng hông? Ừm, mình Ừm. Chà, mình thấy cái cái kỷ niệm nó rất là vui ha. Kiểu, mặc dù nó là một cái sự cố nhưng mà nó lại khiến mình cảm thấy là nó hông có, gọi là, nó quá là mình bị căng thẳng á, mà ngược lại là mình thấy nó còn tạo cái không khí cho cái cái cái buổi đám giỗ nữa. Ơ, mình mình mình biết á theo mình được biết nha, thì đám giỗ miền Tây là thường mình sẽ làm cũng khá là nhiều bàn á. Thì không biết là cái nồi cà ri mình nấu nó nó có phải là cái cái số lượng nó có nhiều hông bạn? Có mệt hông khi mà mình nấu quá nhiều như vậy?
Rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng luôn á. Hời ơi, cái câu này chính xác nè! Ta nói đám giỗ miền Tây là mời khoảng chục bàn, trăm khách, một trăm khách. Ừ, nấu cà ri ha là không phải nấu bằng bếp ga hay bếp điện của nhà bạn đâu, mà bạn phải đi bắt một cái bếp, ơ, bếp củi ở ngoài trời á, bạn biết hông? Ngoài sau vườn á, nấu bằng cái nồi nấu bánh tét to đùng á, một cái nồi mà hai đứa mình ôm lại, choàng tay mới vừa đó. Thì đó, nấu 2 nồi như vậy, rồi làm khoảng ít nhất khoảng 30 con gà. Trời ơi! Đó.
Ồ, chắc mời nguyên cái cồn luôn quá. A. Ừm, ừm, mình biết rồi. Ừm, ừm. Wow! Chà, có nghĩa là cái cái giai đoạn mà chuẩn bị, nội về cái việc mà chuẩn bị gà thôi là cũng vặt lông mỏi tay rồi ha. Chưa kể là còn phải, a, bào củ khoai này kia, mình mình nghe thì cũng cũng mệt đó. Vòi
Ừm. Nhưng mà nó vui lắm bạn ơi, ờ, cái không khí mà hàng xóm qua làm á, bà Tư, bà Bảy, cô Năm á, nói chung là nó nhộn nhịp mà ta nói nó cười ha há vậy đó. Vui lắm!
Ừm, mình đang thắc mắc là một cái món ăn ngon á không chỉ là cái nguyên liệu nó phải tươi, nó phải sạch như bạn kể. Mình nghĩ là cái khâu mà nêm nếm nó cũng quan trọng lắm. Thì không biết là ai sẽ là người giữ cái chức vụ nêm nếm cho 2 cái nồi, ờ, cà ri to đùng này của mình vậy?
Ừm. À, cái người mà, à, nắm giữ vị trí quyền lực nhất để mà nêm nếm rồi, ờ, quyết định là có lên món hay không á là mẹ của mình á, là cái người phụ nữ quyền lực nhất. Thì lúc nào khi mà tất cả các món luôn, thường đám giỗ là có 5-7 món là lúc nào mẹ cũng nếm, mẹ nếm xong là, ờ, thiếu cái gì thì cho vô, thiếu cái này cho thêm, nó, nó xong hết á là mới được dọn ra từng tô, từng chén đó.
À. Đúng rồi. Ừm, vậy thì không biết là cô nhà mình là sẽ nêm nếm theo cái công thức cũng gia truyền luôn? Hay là cô nêm nếm theo cái kiểu là tâm linh ta? Tổ tiên mách bảo, nêm nhiêu nêm. <chuckles>
Đúng rồi. À, mình thấy mẹ mình nêm theo cái kiểu là tâm linh á, kiểu, thấy sao vừa ăn là được á nha. Nhưng mà lần nào người ta cũng khen ngon á, mình hông biết mẹ mình có bí quyết gì hông mà mẹ mình cứ cứ múc một ít, xong rồi nếm nếm xong cái cho thêm muối, cho thêm đường, cho thêm nước cốt dừa, cho thêm đủ thứ hết vậy đó. Thì cũng cũng tâm linh đó. <laughs> Ừm, ừm.
À. Ừm. A, hay quá nha! Trộm vía quá nha. Ừm, cái việc mà này mình thấy cái cái, gọi là, gì ta? Cái cái khả năng này nè hông phải ai cũng có đâu, tại vì nhiều khi mà mình cứ tâm linh rồi mình bỏ thêm thì nó bị lố. Hông biết là bạn có được di truyền lại cái cái cái cái, ơ, cái siêu năng lực này của mẹ bạn hông?
Ừm. Ừm. À, mình chưa bạn ơi. Mình, à, nêm có nhiều lúc nó, ơ, trật lất à, nó hông <laughs> nó nó chưa được. Hông biết sao nữa nhưng mà mình nghĩ này cũng là bí quyết gia truyền á. Với lại là mình nghĩ là mỗi một món ăn á mà để mà giữ một cái truyền thống của gia đình nó, nó không là ở cái vị ngon đâu mà nó còn ở nhiều yếu tố khác như là hàng xóm láng giềng, bối cảnh, gia đình và tất tất rất là nhiều thứ để mà tạo nên á. Thì, à, có khi làm bây giờ tụi mình lớn rồi, tụi mình vẫn đi những cái chỗ khác, tụi mình ăn những cái món đó nhưng mà cái cảm giác nó khác, ờ, nó không giống như là cái đám giỗ ở nhà mình ăn, nó lạ lắm.
<laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, nó hông có được. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu mà. Khi mà mình, à, lớn lên rồi thì mình cũng không có nhiều thời gian mình dành cho gia đình mình nữa, nên là mình cũng sẽ nhớ những cái món ăn này. Không biết là khi bạn quá nhớ cái món cà ri này nè, bạn có đi ra hàng quán để mình ăn, ờ, cho nó đỡ nhớ hông? Hay là bạn sẽ để dành cho một dịp đám giỗ nào đó mình về quê mình ăn cho đã luôn?
Đúng rồi. Có nha, có đi ra ngoài ăn thử, có đi nhà hàng ăn luôn. Có đi, rồi xong rồi tự nấu ăn nữa, ờ. Nhưng mà sao nó hông có ngon á bạn. Ờ, mình hổng phải nói là nhà hàng nấu không ngon, nhưng mà nó có cái
Ừm. Không có đúng cái cái vị, đúng hông?
Cái hương vị nó không phải là cái hương vị giống như cái vị nhà mình, mà nó chỉ là hương vị của một cái món ăn mình ngon, dở, mặn, ngọt thôi, nó không có cái chất của cái cuộc sống ở dưới vậy đó. Thì còn khi mà mình tự nấu mình cũng có nấu luôn, thực tế là mình đã mua gà về, mua đồ về mình tự nấu nhưng mà nó không có ngon thật. À, một phần á là từ cái nguyên liệu á, gà thì lại là gà công nghiệp rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, gà công nghiệp.
Đúng rồi, mấy cái, ơ, nguyên liệu như là nước cốt dừa thì đóng chai, đóng hộp, đâu có ra ngoài vườn hái tại nhà vậy đâu. Cho nên là khi mà nấu thì cũng chỉ là ăn được thôi chứ không phải là không phải là
<laughs> À, có vẻ như ừm, có vẻ như là cái quá trình mình cùng nhau làm nên cái món, và những cái nguyên liệu cây nhà lá vườn này nó cũng in sâu trong cái trí nhớ mình rồi. Cho nên là khi mà mình có cố gắng mình tìm lại mình cũng không có tìm được cái cái cái vị giống như là cái vị nhà mà bạn nói, đúng hông? Thì cho mình hỏi một xíu là, ờ, cái món này á là, ừm, gia đình mình ngoài đám giỗ ra đi, thì có cái dịp nào nó cũng xuất hiện hông? Như là cuối cưới hỏi nè, lễ Tết thì mình có ăn món này hông?
Đúng. Chính xác đó. À, cũng xuất hiện nhiều lắm nha. Ví dụ như lâu lâu tụi mình ở xa đi, tụi mình về á là mẹ sẽ nấu, lúc nào cũng: "Mẹ ơi, thèm ăn cà ri." Rồi bắt đầu mẹ nấu. Rồi á ừm, có những cái ngày, giống như là ừm, không chỉ là những cái ngày mà Tết không đâu, mà có những cái ngày giống như ngày, ờ, ờ, họp mặt gia đình nè, lâu lâu rồi khách tới chơi đồ nữa đó, đó, thì bạn bè mình về nữa. Có đợt mà bạn mình về á 4, 5 đứa, ơ, trên Sài Gòn về chung á, cái mẹ mình cũng nấu đãi mọi người ăn vậy đó, cũng cũng tiếp khách vậy đó.
À, có liền. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, ừm. À, mình hiểu rồi, tức là cái món này nó sẽ trở thành là, ờ, một cái nhân vật đặc biệt cho những cái lúc mà mình cần tiếp khách ha. Không có chỉ là, à, đám giỗ mà thậm chí là những cái ngày mà mình thèm, hay là những cái ngày mà khách đến chơi, thì mình cũng sẽ, gọi là, thực hiện cái món gia truyền này để mình đãi khách. Ừm, cho mình hỏi là hồi nãy bạn có nói là cái món này mình có ăn kèm luôn với cả bánh mì với lại cơm á, thì không biết là bạn đi, bản thân bạn thì bạn thích ăn kèm với cái gì nhất: bún, cơm, hay là bánh mì?
Chính xác. Ư, ừm. Cũng đúng. Ừm. Ừm. À, với mình nha, mình thấy mình thích ăn kèm với bánh mì. Cái cảm giác mà bánh mì á bạn nướng nó thiệt là giòn đi, xong cái, ơ, cái tô cà ri nó nóng, nó nóng, nó thơm. Cái bạn chấm vào á cái nước sốt nó béo nè ha, nó có mùi nghệ nè, nó có mùi nước cốt dừa nè, rồi cái thịt gà thì nó dai dai, nó, thì bạn cứ chấm một miếng bánh mì xong rồi một miếng thịt gà. Bạn ăn bạn cảm thấy là, trời ơi, ăn hoài không cảm thấy không no luôn, ăn hoài được luôn ấy, ừm.
Ừm, ừm. À, phê quá, phê quá! Ừm, ừm. Tuyệt vời! Ừm, ừm. Nhưng mà mình mình ăn nhiều như vậy thì bạn có nhớ là có cái kỷ niệm nào, có lần nào mà mình bị thèm quá, cái mình bị ăn lố quá rồi mình, ừm, thấy hơi khó chịu, hoặc là mình bị ngán cái món này hông?
Có chứ, có mấy đợt có là ăn xong rồi ăn 1, 2 tô luôn, ăn nhiều quá, xong ngán sợ luôn. <laughs> Cái đồ cỡ 1 tháng nữa mà nhắc tới món cà ri xong cũng hơi sợ sợ nha. Ừ, kiểu ăn ăn quá mức á bạn biết hông? Thì, à, nhưng mà sau đó thời gian thì nó ổn định lại rồi, xong rồi mẹ mình cũng la, là mẹ mình nói là "Ăn cái gì thì vừa vừa để mà còn thèm để mai mốt ăn tiếp nữa." Đó, đó. <laughs>
Ồ, nhiều quá! <laughs> Ừm. À, à, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi, để còn thèm nữa. Ừm. Ờ, mình thấy là cái món này nè, nó cũng ừm, cái cái tính chất của cái món cà ri nó cũng hơi, gọi là, ờ, đậm đặc nè. Ngoài ra thì nó còn có tinh bột như là, ờ, khoai và bánh mì, và cũng béo như là nước cốt dừa nữa, thì mình ở dưới mình thắc mắc là khi mà mọi người ăn cái món này nè, có uống kèm cái cái loại nước nào để mình, ờ, gọi là, giảm cái khả năng mình bị đầy bụng á?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, ở miền Tây mình á thì, à, hay có một cái món rất là dễ uống luôn, mà ai cũng biết luôn. Đó là trà đá, trà đá đường, đó.
Ừm. À. Trà đá đường, đúng rồi, ừm, ừm.
Trà đá với trà đá đường nha, ai thích ngọt thì á uống trà đá đường. Cái cảm giác là hổng biết là nó có giảm cảm giác gì hông nhưng mà mình thấy mấy cô, mấy dì uống vô là thấy sảng khoái đó. <laughs> Lúc nào cũng có có trà đá đó. <laughs>
Ừm. <laughs> À, cảm giác là uống uống trà đá mà ăn với lại món cà ri thì có vẻ mình thấy nó cũng là một cái bộ đôi mà, ừm, hợp nhau ấy. Thì, à, mình đang có một cái thắc mắc là, ờ, cái món cà ri này nè khi mà mình mình mình nấu á, mình bạn nấu bằng cái bếp củi á, mình có vất vả trong cái việc là mình canh lửa hay là, kiểu, lâu lâu phải mở nắp ra rồi khuấy này kia hông? Tại vì nó không phải bếp ga cho nên là, ừm, mình nghĩ là chắc cũng phải, gọi là, thêm lửa rồi quạt này kia, đúng không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì, ờ, ở quê mình hay bắc cái bếp ở ngoài trời á bạn, nên là cái cái củi lửa nó đã có sẵn rồi, nó đã cái củi lửa than á, nó cứ ninh thôi, nó hầm nó hầm thịt gà tới khi nào mà mềm thôi. Nó, cho nên mà gà mềm thì bạn cứ cho khoai vào, xong bạn đậy nắp lại bạn nấu tiếp, thì cái này á cũng hông có khó trong cái việc mà nấu canh lửa đâu. Nó cũng đơn giản thôi, cứ nấu như bình thường thôi, nó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì một cái nồi to như vậy mà nấu, kiểu, nấu đám giỗ, nấu đám tiệc á bạn thì phải nấu trong bao lâu ha? Tại vì mình tưởng tượng được là cái nồi nấu bánh tét thì nó sẽ vừa cao và nó vừa sâu ấy, kiểu vậy.
Ừm, thường là phải nấu khoảng 2-3 tiếng là mình sẽ ờ, mình sẽ hầm cho cái thịt gà nó thấm trước, và mình xào thịt gà trước, mình để vô mình nấu với nước cốt dừa. Rồi sau đó mình mới cho khoai vào, nấu thêm một thời gian khoảng nửa tiếng nữa khi mà cả hai đều mềm á, thì bắt đầu mình mới nêm nếm, rồi mình mới lấy ra đó.
À, cũng hông lâu lắm ha. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. À, vậy ra là cái món này nó cũng không có quá là, gọi là, khó như mình nghĩ ha, tại vì mình nghĩ là, ờ, ừm, nhiều như vậy thì nấu rất là lâu. Hôm nay thì nghe bạn kể thì mình rất là hứng thú với cái món gia truyền cà ri này của gia đình bạn á, và chắc mình cũng phải đi thử liền thôi tại vì thèm quá rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ về món ăn gia truyền cũng như là cách nấu và những cái kỷ niệm liên quan ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, ừm. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tạm biệt bạn trước ha, và hẹn gặp lại bạn trong những cuộc trò chuyện sau nha!
Ừm. Ừm. Ô kê. Ô kê luôn. Ừm, thí dụ Ừm. Ô kê, chào bạn nha!
Ừm, chào bạn. Bye bye!